Exatamente, faz todo o sentido, mas eu acho que eu consegui, né, eh, de fato assim, ter algumas ideias, eu acho que 1º eu preciso ver o que é que eu acho que me agradaria, agradaria a minha filha também, né, algo seria bom para mim e para ela, eu tenho certeza que eu consigo achar alguma atividade que possa ser para mãe e filha e tudo mais.
Que bom.
E acho que o mais importante é começar de fato aos poucos, talvez 2 vezes no mês, né, eu posso fazer uma aula de alguma coisa, porque dá aquela vontade: "Ai nossa estou ansiosa para que chegue, né, esse dia e tal".
Exatamente. Exato. Sim, sim, exatamente. E, e aí não fica, assim, cansativo, não fica de certa forma monótono, ou você não vai falar: "Ah, isso está meio chato, muito repetitivo". Não, porque você dá sempre um espaço. Dependendo da atividade, você pode até fazer 1 vez por semana, ou até 2, eh, depende muito, e aí, ver o que que o que que fica melhor para você dentro da tua rotina, e até da da tua filha, com questão de escola e outras coisas.
Uhum. Isso. Uhum. Não, faz todo o sentido, acho que essa é a melhor dica mesmo, começar aos poucos para não ficar aquela coisa pesada e monótona, né, e aí eu acho que isso vai me ajudar a re a reduzir um pouco da culpa, sabe, porque essa é acho que é o pior do dos m assim acho que é o mais pesado, eu sentir culpa de criar um hobby, né, de tirar tempo de casa, tirar tempo que eu poderia estar passando com ela, para fazer alguma coisa divertida, para sair um pouco da rotina, mas quando eu incluo acho que já resolve isso.
Com certeza. Sim. Claro, claro, claro. E quanto Sim, exatamente. E quanto à casa, tenta também fazer a questão da arrumação, limpeza ou as atividades em geral da casa, por blocos, por exemplo: "Ah ,o que que é mais pesado? Ah o dia que eu estou mais descansada, eu vou começar pelo mais pesado", se digamos que seja arrumar a sala, então: "No dia que eu estou mais descansada, eu vou arrumar a sala, que é o que me demanda mais tempo, ok, ah, tudo bem. Na segunda eu arrumo a sala, na quarta eu arrumo o quarto e a cozinha". E aí tira mais um dia no dia seguinte ou 2 dias depois e tenta equilibrar o resto, e tenta sempre no final de semana, ter um tempo de qualidade para descansar a mente, para aproveitar a família, e aí você vai conseguir ter mais produtividade na tua semana, vai estar com a mente mais tranquila e não vai sentir nem culpa e nenhuma sensação, assim, ruim, porque você vai estar com a tua semana bem equilibrada.
Uhum. Hum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Isso.